Heu, comment tu comment tu réponds, heu, quand a face à une, heu, critique injuste? Ça a du mal à sortir, hein.
<laughs>
<chuckles>
Heu, alors, il y a une époque où j'étais beaucoup plus im impulsive et heu, en fonction de la critique, heu, je pouvais répondre direct. Là
Ouais. Ouais.
je dirais que
Ça aurait été quoi, la critique, par exemple?
j'ai <blows air> Je sais pas, en
Au travail, tu veux dire?